Eee, şöyle ben daha üniversite öğrencisiyken, eee, babam vefat etti, eee, ve bu nedenle bende, eee, bir de kardeşim de olduğu için üniversiteyi bırakıp çalışma hayatına, eee, geçmek durumunda kaldım. E, tabii kardeşimin üniversite hayatı, öğrenciliği boyunca, eee, ona hep destek oldum. Annem de çalışan birisi değildi, ev hanımıydı. Eee, bu nedenle tabii ki annemin de bir geliri yoktu. O yüzden ben daha çok evi çekip çevirendim. Ve sonra, ııı, 6 yıl önce de yaklaşık, eee, geleceğimi daha iyi hâle getirmek için bir karar alıp, eee, Yunanistan'a taşındım, eee, daha iyi ekonomik, eee, durum için ve yine aileme de hâlâ destek olmaya devam ettim ama artık kardeşim üniversiteyi bitirdi. Artık, eee, çalışabilecek durumda ve çok fazla da iş bulduk ona. Hem annem hem ben tanıdıklarımdan, birinin daha önce çalıştığım yerlerden çok fazla iş de buldum ama ya işten atıldı ya bugün uyanamadım dedi, gitmedi ya rapor aldı, bir şey oldu derken ya da patronuyla tartıştı. Hep bir işlerden çıkarıldı ve ister istemez eve ekonomik olarak bir destek sağlayamıyor. E, annem de, eee, sadece babamdan kalan emekli maaşıyla geçindiği için ister istemez yetmiyor, eee, ikisi için evi döndürmek. Benim hâlâ onlara yardımda bulunmam gerekiyor ama, eee, yeni evlendim, ben de bir ev döşedim, ister istemez benim de giderlerim, harcamalarım çok fazla oldu ama onlara da tabii yardımcı da olmak istiyorum ama beni de zorluyor bu durum, ister istemez. Yani benim yaşam konforumdan eksilmeler yo eksilmelere yol açıyor. O yüzden bu noktada neler yapabilirim? Eee, biraz senden destek istemeye geldim.
Ne güzel. Harika. Hı hı. Hıı. Evet. Tabii. Ne yapmışsın? Öncelikle hayırlı olsun, ııı, eee, diyeyim. Eee, o tarafta evet. Eee, bu iş yani var. Birkaç tavsiyem illa ki olur ama o tarafta biraz daha aslında senin durumunu biraz daha, ö öğrenmek istiyorum sana daha iyi tavsiye verebilmek için açıkçası. O tarafta, emm, evet, dolayısıyla, hani, yıllardan beri sen böyle bir, eee, görevi üstlenmişsin, sorumluluğu al al almışsın, başın sağ olsun. Çok zor bir süreç, erken yaşta, hani, işte, eee, ebeveynini kaybetmek, eee, çalışmak durumunda olmak. O tarafta anladım, aileye bakıyorsun, güzel, yani, gü gücün kuvvetin yerindeyken bunu yapabilmişsin ama dediğin gibi, işte, o tarafta da yeni evlenmişsin. Imm, belli başlı problemler yaşıyorsun. Eee, ne kadar, eee, bir yardım yapıyorsun, ne kadarlık bir yardım, aaa, alıyorsun? Yani bütçeni çok sarsan yüzdelik yüzde kaçı, yani bütçenin yüzde kaçı ve, hani, bunu her ay mı yapıyorsun yoksa ne bileyim, hani, 3 ayda 1 gibi mi?
Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, şöyle, annem istediğinde aslında çok sorun olmuyor, annem de sonuçta durumun farkında. Yani benim de burada giderlerimin olduğu, kredi çekmem gerektiği, ödemelerim olduğu gibi. Annem o yüzden çok zora düşmedikçe istemez. Yani o yüzden, eee, düzenli bir gönderdiğim b bütçe yok anneme ama annemin, işte, herhangi bir sorun olur, eee, acil bir ücret gerekir, para gerekir. Öyle durumlarda bana "alo" der, ben de, eee, o an müsaitse benim de cüzdanım buna yardımcı olmaya çalışırım ama kardeşim için durum öyle değil. Eee, yani neredeyse her ay bir 12-13'te 1'ni kendi maaşımın kardeşime gönderiyorum ama bunun üstüne hep ek giderler çıkıyor. Yani mesela daha bundan 1 hafta önce arabayı çarpmış ve, eee, bunun tamir parası gerekiyor. Çünkü hatalı olan kardeşimmiş karşı tarafa, eee, çarparken. Bu nedenle dedi ki ben bunu ödeyemem, bana yardımcı olur musun? Evet, gönderdim. Sonra, eee, ben dedi işe girdiğimde sana vereceğim bu parayı ama, ııı, ne iş arıyor ne işe giriyor. Eee, onun dışında son girdiği işten de kovuldu ve ondan önce bu ilk de değil. Yani aslında biraz sorumluluk da almıyor ama artık yaşı da büyüdü, eee, yani üniversiteyi bitirdi. Artık çalışıp onun da ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabilmesi gerekiyor ama o biraz da tabii küçük yaşlardan itibaren, eee, ben biraz baba figürü gibi olduğum için aile içerisinde buna alıştı. Iıı, biraz kolaya kaçıyor anladığım kadarıyla. O yüzden yani ben de zor durumda kalıyorum. Bunu ona da söylüyorum. Eee, "evet" diyor, "haklısın abi" diyor. "Tamam" diyor, "ben halletmeye çalışacağım" diyor. 2 gün sonra abi "ben, eee, soruşturdum, sordum ama etraftan hiç bulamadım. Annemde de yok. Biraz şu miktarı gönderebilir misin" gibi bir telefon oluyor. Evet, hadi 1'incisinde, eee, "olmaz" diyorum "ben de zor durumdayım". 2'ncide "olmaz" diyorum. Artık 3'üncüde sesindeki de o çaresizliği anlayınca ben de dayanamıyorum, ben de gönderiyorum ama işte bu sefer de, eee, eşimle, eee, bizim bütçemizde bir sorun çıkıyor ve eşim de tabii ki ister istemez bundan rahatsız oluyordur diye düşünüyorum. O yüzden aslında ben de biraz arada kalıyorum.
Hı hı. Anladım. Anladım. Hıı. Tamam. Hımm. Evet. Doğru. Hı hı. Evet. Anladım, o tarafta aslında, yani, bunu, eee o tarafta dediğin doğru. Evet, o tarafta, işte, baba figürü sen olduğun için mi hep bir şekilde sorun çözülmüş ve para bir yerden gelmiş ve ona alışmış da olabilir. O tarafta evet, dediğin gibi zaten bir, iii, iş bulması gerekiyor kesinlikle. Hem, hani, ımm, eee, hem bir rutini oluşması için hem de ekonomik olarak biraz daha bağımsız olabilmesi için. Eee, şeyi soracaktım daha önce konuştun mu diyecektim. Hani, konuştuğunu söyledin ve, hani, nasıl bir, eee, tepki aldığının, tepki verdiğini de söyledin ve as en sonunda, böyle, kıyamadığın için tekrar bir para, eee, göndermek durumunda kaldığını söyledin. Peki, eee, o tarafta mesela hiç şeyi denedin mi, yani, "Evet, bu ay göndermiyorum, kusura bakma, benim param yok." eee, ya da, hani, şey kötü değil de, hani, "Gerçekten çıkaramıyorum, sana verecek param yok." yani, hani, eee, tadında böyle hiçbir, eee, konuşma geçti mi aranızda? Ya da eee, ya da nada daha önce Yani, şöyle söyleyeyim, bir kavga, gürültü, eee, oldu mu sırf mesela bu, eee, ekonomik bir durum yüzünden?
Evet. Tabii. Hı hı. Yani, şöyle aslında, evet, daha önce, eee, gerçekten dediğin gibi söylediğim oldu ama, eee, bu rol yaparak değildi yani yalan değildi ve gerçekten o ay, ımm, mümkün değildi göndermem yani biz burada aç kalabilirdik. Eee, ondan dolayı gerçekten göndermediğim oldu. Bu tarz durumlarda, eee, onun da birilerine borcu var ise, birileri onu sıkıştırıyorsa, eee, benimle belli bir süre konuşmadığı da oldu hatta. Hani, yani, genelde bana, eee, haftada 1 "Abi, nasılsın, nasıl gidiyor?" falan diye arar, konuşuruz. O durumda bir 15-20 gün hiç konuşmadığımız oldu, eee, para gönderemediğim için. Ama sonra yine sıkıştığında yine, "alo, abi" deyip, eee, bana gelmesi gerekti çünkü, eee, son şansı bendim anladığım kadarıyla. Yani, aslında şöyle, eee, bir türlü, eee, kardeşimde sorumluluk bilincini oluşturamıyorum. Yani, örneğin şöyle de bile anlatabilirim, eee, turizm otelcilik mezunu. Eee, işi sonuçta turizm üzerine ve ne olması gerekir? E, en az bir İngilizce hatta yetmez, üstüne bir 2'nci bir yabancı dili olması gerekir ama benim kardeşim hâlâ İngilizcede başlangıç seviyesinde. Yani bu kadar, eee, sorumluluk bakımından, eee, dezavantajlı durumda. O yüzden çok farklı işler de bulduk. Belediyede de işe soktuk, eee, kafelerde de çalıştırdık, otellerde de çalıştırdık ama kendini de geliştirmeye hiç çalışmıyor ve alıştı tabii. Eee, hep bir şekilde para geliyor, bir şekilde yaşıyor. Sonuçta annemle de yaşadığı için kira gibi bir harcaması da yok, fatura gibi bir ödemesi de yok. Bütün hepsi yiyip içmeye gidiyor aslında. Biraz da savurgan da birisi yani cebindekinin, elindekinin değerini fazla bilen birisi değil. O gün cebinde ne kadar var ise, eee, hiç korkmadan, gözünü kırpmadan harcayabiliyor. E, tabii, eee, bunları da anlatsam da, eee, olmuyor etkili olmuyor. E, bir de ben, eee, aynı ülkede yaşamıyorum artık onlarla. İster istemez bu görüşmelerimiz telefon üzerinden olabiliyor. Eee, sanırım bu da, eee, yüz yüze bir görüşmenin verdiği etkiyi vermiyor olabilir.
Evet, evet. Hımm. Ne güzel. Anladım. Hı hı. Güzel. Hımm. Doğru. Anladım. Hı hı. Doğru. O tarafta, yani, eee, dediğin gibi, hani, eee, o etkiyi vermiyor olabilir. Çünkü her an zaten orada olamıyorsun. Her şeyi kontrol edemiyorsun ve her dakika senin de işin gücün var. Başka işte, eşine karşı ve işine karşı sorumlulukların var. Dolayısıyla sürekli onunla da ilgilenemiyorsun, eee, ne kadar istesen de. Ha, yani ilgilenmene de tabii ki her an gerek yok ama dediğin gibi evet o tarafta aslında bir sorumluluk bilinci, eee, biraz, eee, geliştirilmesi gerekiyor. Kardeşin de gibi geliyor. Sana katılıyorum bu noktada. Yani, o, eee, çünkü, hani, daha önce denenmiş, eee, yapılmış, eee, ama, işte, ne bileyim, işte, geç kaldım, o oldu, bu oldu, patronla kavga ettim. Evet, tamam olabilir. Eee, anlıyorum, eee, ama bir yerde de, hani, ım herkes de o işte de çalışmak da istemiyor olup, hani, kötü işlerde çalışıyorlar, mutsuz, eee, çalışıyorlar ama bir şekilde, hani, ı o tarafta o sorumluluğu alıp, eee, evet hadi bakalım, eee, gülümseyerek işe gidelim, eee, diyorlar. Onu biraz öğrenmesi gerekiyor kardeşinin. Evet, sana katılıyorum aslında mesela o tarafta. Hımm, belki bir mentor gerekiyor da olabilir mesela senin dışında bir mentor bu. 3'üncü bir kişi aslında mesela konuşsa o tarafta ve, hani, "Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor?" gibi, eee, "Bu böyle gider mi?" eee, gibi böyle aslında bir konuşma da yapabilse aslında belki etkili olabilir o tarafta. Ne diyorsun?
Tabii ki. Evet. Bence de. Aynen. Olabilir. Yani, evet, aslında olabilir, hatta oldu da. Eee, şöyle, kardeşimin üniversiteyi yeni bitirdiği zamanlarda bir kız arkadaşı vardı hayatında ve bu benim de tanıdığım birisiydi. Evet, eee, onunla bu tarz durumlarda konuşuyorduk, eee, ve gerçekten yardımcı oluyordu ve gerçekten bu o zamanki kız arkadaşı tasarruf etmeyi de bilen, eee, zor durumlar da görmüş birisiydi. O yüzden, eee, durumu da çok iyi anlıyordu ve hatta, eee, kardeşimin para harcadığı durumlarda onu da engellediği de çok oluyordu, bire bir şahit de oldum. Ama tabii o kız hayatından çıktıktan sonra her şey olduğu gibi eskiye döndü ve şimdi de, işte, bu araba kazasıdır, odur, budur derken ben de çok zorlandığım için ve bir de, işte, eşime karşı da mahcup duruma düştüğüm için bende ek iş yapmaya başladım, eee, şu an tabii ki bu giderleri karşılamak için yani tabii ki sadece kardeşime göndermek için değil, bizim de giderlerimiz çok fazla ama, eee, tabii ki ister istemez ekonomik durumu dengelemek adına, eee, ben de ek iş yapmaya başladım ve bu da artık eşimle geçirdiğim zamanı azaltmaya başladı tabii ki ister istemez. Eee, çünkü zaten normal mesai saatlerimiz var. Bunun dışında bir de ek başka bir mesai saati olunca eşimle daha az vakit geçirebiliyorum. Hatta kardeşime bir gün telefon görüşmesinde bunu da anlattım. "Haklısın abi. Evet, anlıyorum abi seni. O zaman ben bir daha iş bakmaya başlayayım." 1 hafta sonra arıyorum, konuşuyorum. Eee, "Bulabildin mi?" "Yok, kendime göre bir iş bulamadım." eee, deyip kestirip atıyor. Ben de artık, eee, yani, biraz daha güçlü bir tepki de vermek istiyorum. Eee, ne yapabilirim, eee, ona dayanabilecek miyim, ona da emin değilim. Çünkü, e, üzgün de görmek istemiyorum tabii ister istemez, zaten uzaktayım. Eee, o yüzden ben de bilemiyorum ne yapabilirim başka.
Hımm. Hımm. Doğru. Hımm. Değil mi? Hımm. Anladım. Anladım. O tarafta aslında o konuşmayı yapmak istemen, eee, çok normal. Tabii ki kırmak istemiyorsun. Kardeşin sonuçta canın ciğerin ama evet, o konuşmanın da gerçekten yapılması gerekiyor. Açık açık, eee, yapılması gerekiyor. Hani, belli başlı hem durumunu sen anlatması veya yani, durumunu anlatman gerekiyor öncelikle hem de aslında, ımm, sonuçlarının hem kendisi için hem de, eee, ne olacağını, eee, göstermen lazım. Hani, diyeceksin ki: "Evet, hani, kardeşim kusura bakma. Ben artık yoruldum. Eee, işte, 2 işte çalışıyorum, eee, ve, hani, geçinemiyorum. Dolayısıyla gönderemiyorum sana para. Kusura bakma." deyip biraz orada aslında musluğun, böyle, biraz eee, musluğu kısarsan o tarafta, eee, belli başlı için onun o tarafında da belki bir, emm, ateşleyici bir fişek olabilir belki.
Tabii ki. Evet. Aynen öyle. Belki de evet, olabilir. Aslında şöyle, eee, gelecek ay bir tatil planlaması yapmıştık eşimle beraber Türkiye'ye ailelerimizi görmeye. Eee, belki de bu gelecek aya kadar şu an herhangi bir şey söylemeyip, eee, o gelecek ay gittiğimde karşılaştığımda bir karşıma çekip detaylı bir konuşma yapabilirim ve, eee, sanırım en önemlisi de bu konuşmayı yaptıktan sonra benim de kararlı bir duruş sergilemem olacak. Yani bu konuşmayı yapıp sonrasında yine her para istediğinde ona yardımcı olursam hiçbir işe yaramaz. Eee, o yüzden sanırım, eee, önce bir karşıma alıp, eee, detaylı bir şekilde durumları anlatıp sonrasında gönderdiğim miktarı biraz düşürmeyi deneyeceğim. Çok teşekkür ediyorum ben verdiğin bilgilerden dolayı. Umarım, eee, bu görüşmeden sonra benim de bu sorunum giderilmiş olur.
Mesela. Doğru. Hı hı. Ne demek. U umarım. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana diyeyim.
Hoşça kal.
Sen de.